Bah, ou sinon tu trouves des endroits sans monde, mais il faut il y il y il faut faire des des trucs le matin, quoi, tu vois?
Mmh. Ouais. Ouais, c'est plus, heu, quand tu te lèves, heu, tôt, ouais, ouais. Non, c'est vrai. Heu, mais bon, voilà, c'est m m f moi ce que je recherche, c'est plus la tranquillité, pas trop de bruit, pas trop de monde, heu enfin pour, heu, pour bien, heu, profiter, heu, de la ville, quoi, tu vois?
La plupart du temps, il y a beaucoup moins de monde le matin. C'est ça. Ouais, je comprends. Bah, tu profites quand même de ton temps libre, quoi, enfin.
Bah oui, et je profite mais c'est pas pareil, quoi. Mmh. C'est pas pareil parce que tu vas entendre des gens brailler, heu, alors que tu as envie de calme quoi, tu vois?
Je suis complètem enfin, je suis complètement d'accord avec toi, hein.
Hem, mais mais
Et c'est vrai que tu pars en vacances pour, heu, pour être au calme et tout. Tu es réveillé tous les matins par des touristes, des klaxons, des trucs comme ça. Ouais non, je vais peut-être changer d'endroit, en fait.
Ouais. Ouais. Bah, c'est comme, heu, avant on partait, heu, souvent vers, heu, Bordeaux et tout ça l'été, heu, donc vers, heu, Arcachon, tout ça, machin mais heu, c'est trop c'est trop blindé, heu, l'été.
Hein? D'accord.
C'est, heu, faut pas y aller, quoi.
Arcachon, Arcachon, Arcachon. C'est Atlantique?
Tu vois? Côté Bordeaux, tu tu ouais, ouais, tu montes, heu, tu as Arcachon, heu, tu as tu as Carcassonne, heu, et tout ça. Heu, ouais.
J'y suis allé à Arcachon, je crois, avec mes parents. Carcassonne? Ah non, Carcassonne, c'est, heu, Carcassonne, c'est à côté de chez moi.
Non, mais ce que je veux dire, heu, oh pardon, c'est pas Carcassonne, il y a une autre plage. Je pense que c'était la plage qui s'appelait Carcassonne, hein, mais je sais plus.
Ah, ah, peut-ê alors peut-être que la plage s'appelle Carcassonne, mais par contre la cité de Carcassonne, c'est à côté de chez moi, donc c'est de l'autre côté. <chuckles> D'accord, OK, OK, pardon. OK, OK, je savais pas. Non, non, mais c'est m je connaissais pas le la plage de Carcassonne pour le coup donc heu
Non, c'est pas la ville, c'est pas la ville, c'est la plage Carcassonne. Excuse moi. Après, tu as la dune du, hem tu as tu as la dune du Pilat aussi, qui attire beaucoup.
La dune du Pilat? Heu, beh, oui, je l'ai fait la dune du Pilat et c'est à Arcachon, c'est ça? C'est à côté d'Arcachon? Oui, donc je l'ai fait Arcachon, du coup.
Ben, ouais, c'est ça. Hein, hein. Mmh mh donc heu, voilà. <chuckles> Il y a il y a il y a trop de touristes. Mmh.
D'ailleurs, heu, anecdote, heu, dune du Pilat, heu, j'y suis allé avec mes parents donc à l'époque il y avait pas enfin, il y avait déjà les téléphones portables mais en gros, tu envoyais des tu envoyais des lettres, quoi.
Mmh mh.